Ma, si anche te stesso d'altronde. Cioè, è importante, ehm, a a, diciamo, esporsi al rischio in un momento di nel momento giusto, e con la giusta visione, no, in tutto, non solo nel trading. Cioè, non è Se, ad, esempio domani voglio aprire un ristorante, non posso aprirlo, devo progettare l'apertura. Devo fare letteralmente un passo passo che mi porti a ad avere ragione il più possibile e a fallire il meno possibile, no, a perdere tutto il meno possibile, e far sì che i miei fallimenti siano solo delle virgole, solamente delle dei dettagli, no, da imparare per migliorare, perché non mi bruciano ma mi accrescono, no, e tutto sta però nella mia gestione di questo rischio, nella mia
Certo, vabbè. Certo, sì, sì, sì. Mh-mh. Certo, esat Mh-mh. Certo, certo. Sì, diciamo che sì. Se fai impresa cioè, nel senso se fai impresa ti esponi al rischio in qualunque caso Esatto, non solo nel trading. Quindi devi comunque fare le scelte giuste, ponderate. Devi devi aver studiato un po' quello il s il settore in cui ti stai lanciando, no, perché se no è facile che ti facciano anche carte false, fornitori o comunque capito. Quindi bisogna bisogna veramente essere delle persone precise, capito?
Sì. Sì, sì, sì, sì. Sì. Ah. Ah. Ah. Certo, cer A Certo. Sì, sì, sì. Assolutamente. Sì, sì, ma senti tu hai mai conosciuto hai mai conosciuto